Ähm, das, was man, glaube ich, als kleines Kind einfach zu s also konsumiert an an an Film und Serien, haben ja noch mal 'ne ganz andere Wirkung auf einen, und und auf die Persönlichkeitsentwicklung.
Ja. Ja, das stimmt.
Ähm, fä fällt dir da jetzt so einfach aus ausm Kopf spontan was ein?
Ja. Genere Also ich habe ich habe viel, ähm, so also, was mir da auch passend zum Beispiel, also zur Frage einfällt, ist wahrscheinlich dann auch „Phineas and Ferb“. Also grade dieses, äh: „Wir sind Kinder, ne, aber wir wir setzen einfach trotzdem irgendwie alles, was wir uns in den Kopf setzen setzen wir trotzdem in die Tat um, au egal wie groß das ist“, ne? Ist natürlich alles übertrieben dargestellt, aber es war trotzdem irgendwie so cool mit anzuschauen, dass Phineas und Ferb einfach so so Ingenieurs-Masterminds sind in diesem jungen Alter, ne? Und das zeigt dann irgendwie so als Kind dachte ich dann immer: „Okay, ich kann auch so was Großes schaffen.“ Weißt du? Auch wenn ich vielleicht nicht so die besten Voraussetzungen oder so dafür habe.
Ja. Mhm. Ja, das das das das das, äh, is das ist sehr cool. Das klingt sehr cool. Hattest du, ähm, oder kennst du Disney's „Große Pause“?
Mhm. <laughs> Ja, tatsächlich, habe ich früher immer auf Autofahrten in Urlaub geguckt, ja.
Weil ich find an an an der Serie ganz spannend, dass es halt, ja also ne neben dem Hauptcharakter T. J. der mit der Cap halt so und der der coolen Jacke ähm, die ganze Clique das ist ja jeder jeder Charakter ist einfach 'ne komplett andere Persönlichkeit. Also von dem, ja, von T. J., dem Coolen, so der der der der f der Gangleader mäßig, wenn man das so sagen kann. Ähm, dann gibt es, glaub ich Mikey hieß der, äh, der der Dicke mit dem Sandwich. Genau, genau. Ja, korpulent- sehr gut ausgedrückt. <chuckles> Ähm, und dann, ähm da gab's das schlaue Mädchen, da gab's auch die Petze, diese eine Petze, die immer aufm Ja. Ja? Ja, du bist guck mal, da bist du mir voraus. Und und da ja, genau, genau, mit den ganz kurzen, äh, roten Haaren so spitzes, wie so Rattengesicht eigentlich, ähm haben sie wahrscheinlich damals extra gemacht, weil der eben halt, ja, so gesni wie man im Englischen sagen „gesnitcht“ oder 'ne „rat“ war, so eben 'ne 'ne Ratte, die die gepetzt hat so. Und ich finde, da da konnte man ja auch schon als Kind einfach da da wurde einem ja schon so 'n so 'n bisschen da das das Bild so gezeigt, wie's wie's in der Schule ablaufen kann, so aufm Pausenhof und was es für Persönlichkeiten gibt. Und wenn du so und so bist, dann, äh, kann dir das und das widerfahren, ne?
Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Der etwas korpulentere? Ah, okay, ja. <laughs> Russel. Russel, hieß der. Ja. Der war lustig. Mit den roten Haaren, ne? Ja. Mhm. Ja. <laughs> Mhm. Ja, garantiert. Also, es also, ich ich das würde ich so gar nicht so, glaube ich, direkt so hm, also darüber habe ich wirklich noch nie so richtig nachgedacht, ne? Dass es eben so dass man diese Konsequenzen von den jeweiligen Personen dann sieht. Aber ich fand immer so interessant, dass es so dass Leute, die trotz so komplett verschiedener Interessen wirklich dann auch einfach so zusammenkommen und wirklich gute gute Freunde werden, das fand ich eigentlich immer an dem Film ziemlich interessant.

Einen Film gesehen und es gibt ja auch manchmal so, ähm H Hauptcharaktere, die eigentlich, ähm
Ja.
eigentlich böse sind. Also, ähm, mir fällt jetzt grad der der Fachbegriff dafür nicht auf, aber, ähm, das ist für für jüngere Leute ist es zum ist 'n klassisches Beispiel, zum Beispiel die Serie „Breaking Bad.“
Mhm. Mhm. Na, okay, ja.
Ähm, mit mit, ähm, Heisenberg sozusagen. Er ist ja er ist der d d er ist der Hauptcharakter der der der der Serie, aber er ist ja böse. Er
Mhm. Ja, okay, aber das ist ja für für Erwachsene oder? Und gerade „Breaking Bad“ ist doch glaube ich so eher für für so ab 16 oder so was. Also, mhm.
Genau, genau. Also ne, also sorry, dass ich jetzt die Überleitung, äh, vielleicht 'n bisschen, äh, d das 'n bisschen misslungen ist. Ich bin jetzt nicht mehr bei den Kinderfilmen, sondern will eher darauf hinaus, so, <giggles> na, das wär 'n bisschen das wär 'n bisschen heftig jetzt, <giggles> wenn wir hier so auf irgendwie Meth oder was auch immer sie da produziert haben, ähm, übersteigen würden. Aber, ähm, ne, weil ob ob es für dich auch mal dass du Veränderungen vorgenommen hast durch 'n Film, die aber eher negativ behaftet waren, ähm, also in in in ja, in 'ne 'ne schlechte Richtung gingen. Und ich wollte das nur einmal ein bisschen supporten supporten durch durch das Argument, dass es gibt ja auch mittlerweile Filme, wo eben der Hauptcharakter, d mit dem man ja am meisten sympathisiert, auch böse sein kann, wie halt bei Breaking Bad. Oder, wenn du wenn dir das sagt, das war damals die erste Serie, „Sopranos“, das ist so 'ne Serie aus den 90ern, vielleicht bis Anfang 2.000er. Da ist genau, da ist er ja er tötet ja auch, er ist ja so 'n Mafiosi so. Er ist die Hauptdarst Hauptdarrolle äh, Haupt Hauptdarstellerrolle. Ähm, man sympathisiert mit ihm, weil er sich um seine Familie kümmert, seine Tochter ist ihm wichtig, all das. Er ist er ist einfach der Protagonist, aber er ist auch 'n Antagonist. Also, er ist auch er ist ja auch einfach auch böse.
Ah, okay. Mhm. <chuckles> Okay. <chuckles> Mhm. Ja. Beleuchten, okay, verstehe. Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja, kennt man. Mhm. Ja.